Sang-ayon, sang-ayon parang katulad din ako na parang gusto ko merong pagkamaalat ng konti at maasim 'no. Pero ikaw ba paano mo bang paraan niluluto yung sinigang mo. Ako kasi mai-share ko lang, yung pagluluto ko kasi ng sinigang talagang alam mo yun yung parang baboy tas bibigyan pakuluan mo lang siya kasama yung kamatis, ganon lang yung ah, yung iba kasi di ba ginigisa?
Oo. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo, ayan same tayo. Oo, oo, yung tita ko ganun siya magluto ginigisa niya, eh, parang sa akin kasi pag pinakuluan mo yung ano yung baboy, 'di ba nagre-release din niyan nung parang sarili niyang oil. Yan kaya parang sabi ko, 'pag naggisa ka ng ano ng sibuyas bawang kamatis parang dinadagdagan mo pa yung langis na ilalagay dun sa putahe, 'di ba. Kaya nga sa isip ko parang mas hindi healthy kasi naggisa ka pa meron pang langis na kasama ganon. Tas sasaw sasabawan mo pa, eh, 'di lutang-lutang yung sabaw dun yung ano langis dun sa ulam di ba? <chuckles> Tas nung ako
Hmm. Ah. Mm. Oo, oo, oo, tama. Mm. Mm. Tama, hmm mm. Mm. Sang-ayon. <chuckles> Oo nga, eh, 'no? Hmm, parehas pala tayo ng paraan 'no na parang pero yung ano, ah, isa din kasi sa mga paborito ko din yung sinigang sa bayabas, ayan masarap din kasi yan. Ayan parehas pala tayo. <chuckles>
Totoo, mm. Mm. Ayan, ang sarap. Mm totoo. Oo yung iba hindi aware na merong sinigang sa bayabas eh 'di ba? Oo parang
Oo, oo pero kapag ang uulamin mo lang yun talagang tiis-tiis ka lang sa amoy, 'no? <chuckles>
Oo. Sa amoy oo, <chuckles> 'yung way ng 'pag ano 'pag kasi ako 'pag sinigang sa bayabas noon parang pinapakuluan ko lang 'yong seeds niya tapos ginagayat ko 'yong mismong skin, 'yong mismong ano niya, oo. Noon 'yon 'yong ginagawa ko, pero ngayon kasi sinasama ko na rin 'yong seeds sa paggigisa, 'yan lang siguro 'yong sinigang na iginigisa ko 'pag ano, 'pag sinigang sa bayabas.
Mm. Oo. Oo. Ah, mm, mm. Mm. Hmm. Ah, ako ri parang Ah, ako kasi parang yung tipikal din na parang papakuluan ko lang yung ano, bayabas na siguro 'no, mm, hmm, depende naman siguro sa paraan ng pagluluto, 'no?
Oo. Mm. Ah, so sama-sama doon gano'n? Mm. Oo siguro ako 'pag ano 'pag sinigang sa bayabas yan yung ginigisa ko siya, kasi ano parang mas mapipiga mo 'yong bayabas pag ginigisa mo siya, eh. Kaya ano parang mas gusto ko siya kasi before ang ginagawa ko pinapakuluan ko yung mismong ano bayabas, tas tsaka ko sasalain at dudurugin ganun. Eh, parang 'yong lola ko hindi niya nagugustuhan kasi wala 'yong masyadong lasa ng bayabas, parang kumbaga hinahanap niya 'yong lasa ng bayabas gano'n. Eh, sabi ko, eh di sige igigisa ko na lang din para malasahan niyo. Ayun parang mas nagustuhan nila. Tas ikaw ba'y ano naglalagay ka ng konting sugar para mabalanse 'yong sinigang sa bayabas mo?
Ah. Hmm. Oo, oo. Ah. Tama, tama mm. Ah, oo. Mm, sang-ayon. Mm. Tama oo. Mm.